あの、ちょっとここ最近ですね、仕事に集中するようにして、仕事ね、バンバンやりたいんですけど、なかなかその集中するための環境づくりというか、ルーティンみたいなものが定まらなくて、結果ね、ちょっと集中できなかったり、なんかモヤモヤしたまま終わるみたいな感じで、なんかこう消化不良というか、なんか気持ち悪さみたいなのが残ってて困っちゃってるんですよね。
はい。 はい。 ほ、ん。 ああ、なるほど。やっぱりそこの、やっぱり集中できないというところはすごくモヤモヤすると思うんですけれども、なんだろうな、そのやれることはちゃんとやってるんですかね？やるべきことというか、ま、できているっていう感じですかね？
ええ。 そうですね。はい、今のところなんかしね、納期に遅れたりとかっていうことはないんですけど、今あの、僕、今年の春からこうフリーランスで家の中でね、ま、パソコンとか、あの、ま、スマートフォンを使って仕事ができる状態という形でやってるんですけど、ま、ね、僕結婚して妻がいるので、家のこともね、合わせてこう、在宅でやってるからこそ全部、あの、合わせてやってるんですね。そうすると、買い物だったりとか、ご飯作ったり、片付けとか、そういった家事もやっぱどうしても毎日の中に入ってくるんで、そういうものが入ってきたりとかね、そういうことを考えてたりすると、なかなかこう仕事に集中して打ち込めないというか、ちょうどこう乗ってきたなと思ったら、あ、そうだ、買い物行かないとって言ってまたバタバタしちゃったりとかで、あんまりこう、そう、集中できないことが続いちゃってるんですよ。
はい。 はい。 あ、素晴らしいですね。はい。 ああ、はいはい。 なるほど。 はい。 ああ、なるほど。 あ、そうなんですね。 ああ、なんか、そこのフラストレーションは、凄い辛いものだと思うんですけど。そうですね、あの家事だったりの、その頻度っていうのはどんな感じなんですか？
ええ。 そうですね。まあ、基本的に、まあ、ご飯3食作ったりとか、あとはですね。
は、あ、さんしょくご自身で作られてるんですか？わ、凄いですね。はい。
あ、そうですね。大体作ってます。まあ、朝はね。結構、買ってきたものパッと、こう、ヨーグルトとか、果物と一緒に出したりとかっていうところで、簡単にはしてるんですけど、まあ、大体お昼とか夜とかもね。買ったりとかすると、どうしても買い物に行ったりとかね。その片付けとか、下ごしらえとかっていうところでも、時間取られちゃうので、意外と
はいはい。 はいはい。 ああ、もうほんとに、じゃあ、凄いですね。はい。
そうなんですよ。まとまって仕事に打ち込める時間ってね、確保するのが難しいな、なんて感じちゃってるんです。
ああ、なるほど。えっと、そうですね。そしたら、ええ、何時から何時までが、今お仕事なんですかね？
そうですね。ま、あの、フリーランスで、かつ海外とね、お仕事してること多いので、結構バラバラにはなるんですけど、大体、朝の9時半くらいから、お昼で1回休憩を入れて、そのまま6時くらいまでかな、夕方の。そのくらいまで、こう、お仕事をやりつつ。まあ、ご飯とかね、その後、家事をやって、ちょっと仕事とか連絡があれば、また夜ね。じゅういちじくらいまで、ちょっと作業することもあります。
あ、凄い。はい。 はい。 ああ、はいはい。 ああ、なるほど。 ああ、じゃあもう、ふつ普段は、え、普通のサラリーマンのような感じの時間帯で働かれてて、え、仕事がある時は11時ぐらいまでになっちゃうっていう感じですかね。
うんうん。 そうですね。ま、できる限りこう、サラリーマンでね、会社員時代と同じようなルーティンを組めればいいなと思って、午前中にもね、作業を入れたりとか、ま、ごあの、とりあえず6時ぐらいで1回終わりをつけるとかね、そういうところあがこう、ちょっと意識してやってるんですけど、その間にこう、家事とかね、やらなきゃいけないことっていうのが入ってくると、どうしてもこう、作業も気持ちも中断されちゃうんですよね。
はいはい。 はい。 はあ。 はい。 はい。 ああ、そうですよね。その、やっぱ集中してるところから違うものをやっちゃうと、なかなか戻るの難しいですからね。はい。うん。
そうなんですよ。で、またちょっとそこでバタバタしたりとかしてる時に、ちょっとふと携帯とかいじ見てしまう、ね、SNS とか、ま、あとはいショート動画とか、ちょっとした息抜きの代わりにそういったものを見ちゃうと、またそれが長引いてしまって、で、それでね、ちょっと罪悪感を感じちゃったりとか「ああ、できなかったな」なんてモヤモヤしちゃったりとか、そういうようなことも結構多いんですよ。
ああ、なるほど。はいはい。 はい。 はあ、なるほど。えっと、じゃあその、家事っていうのはもう、なんだろうな、ほんとに絶対必要なものなんですかね？その、奥さんに頼むっていうことはできないですかね？
ああ、そうですね。ま、ちょっとお忙しい時とかね、まあ、場合によよるとは思うんですけど、結構ね、こうま、家にいるからね、一緒に合わせてやっちゃうよっていう感じで、自分からね、こうやってるところが多いので、確かにうん、頼んだりとかってお願いするってこと、これまであんまりなかったかもしれません。
はい。 はい。 ああ、素晴らしいです、はい。 ああ、そうなんですね。えっと、その、基本的には食事っていうところが主な集中力を切られる原因なんですかね？
うんうん。 えっとですね、ま、どちらかというと食事を作るための準備とか、あとはその買い物行ったりとか、それに付随する片付けとか、そういう一連のね、こう作業っていうものを、ま、一つ一つで見れば時間短いんですけど、ま、それはね、必ず毎日やらなきゃいけないじゃないですか？
あ、なるほど。 はいはい。 はい。 ああ、そうですね、はい。
そうそう。ってなるとその時間がやっぱどうしてもね、中断せざるを得ないし、そっちの方で行動しなきゃいけなくなるので、そこでこう集中切れちゃうっていうのが一番辛いのかもしれないですね。
ああ。 ああ、なるほど。やっぱりそのビジネスマンというか、仕事をしたい人にとっては集中力切れるっていうのはすごい、難しいものだと思うんですけど、そうですね、その、ん、どれくらいの時間かかりますかね？トータルで見たら。お昼だったら何時間とか、はい。
うんうん。 ああ。 そうですね。ま、大体お昼とかだと、まあ、1時間はかかんないかな。30分ちょっとぐらいで、夜の方がねそうですね。はい、パパッと、はい、もうほんとにやっちゃうので。
あ、トータルで、すさんじゅっぷんで？あ、そうなんね。はいはい。
で、夜だとやっぱ1時間以上はかかっちゃいますね。
ああ、なるほど。じゃあ、その1時間半のとこ、す昼だったら、30分のところが、集中力切れる原因で、夜だったら、1時間のところが、集中力切れる原因っていう感じなんですかね？
うん。 まあ、お昼だったらね。そこで、あの、食事とか、自分をとったらいするからいいんですけど、一番困ってるのは、そのお昼の休憩が終わった後に、まあ、買い物行ったりとか、洗濯物とか、片付けとか、掃除したりとか。で、適宜ね、時間切れちゃうんですよね。
はい。 はい。 ああ、なるほど。えっと。
そうそうそう。そこがね、結構、一番集中したい時間でもあるんですけど、なかなか難しいなって感じま…
ああ、そうなんです。その、じゃあ12時からさんじぐらいっていう感覚で合ってますかね？
うんうん。 そうですね、大体じゅうにじから3時、よじ、そのくらいの時間が、結構いバタバタしちゃいますね。
はい、じゅうにじから あ。 あ、そうなんですね。その一個一個の作業をまとめてやるって言う事はやったことはないですか？
ああ、そうですね。あんまり、まだやったことがなくて、まあ、もし、まとめるとしては、前にまとめるか、後にまとめるかで、結構悩んじゃいそうなんですよね。
はい。 はい。 ああ、なるほど。その多分お仕事を、多分そうですね、その12時から3時までの間のところにもあると思うんですけど、そこで、何だろうな、小っちゃく入ってくるって言う事ですかね？その家事たちが。
ええ。 そうですね。確かにそんな感じかも。ま、洗濯物とかも大体そのくらいで。今だったら日が短くなったから、ま、日が暮れる4時前でにはね、しまわないととかっていう風にそう、あの、やらないといけないななんてことを考えちゃうと、結構仕事中もね、パッと時計見たら、あ、もうこんな時間だからそっちやらないととかってなると、意外と中断されちゃうんですよね。
ああ。 はい。 ああ、なるほど。 ああ、そうなんです。 あ、なるほど。じゃあその仕事中にその家事っていうタスクが頭の中に入ってくるっていう感じですかね？
はい。あとね、あの、今思い返してみると、あ、やらないとって戻って、で、そこからまた仕事にこう再開で戻ってきた時に、なかなかまたその集中する
はい。 ああ、はい。ギアを6にするまでが長いっていう感じですね。はいはい。
なんだろう、姿勢になりづらいというか。 そうそうそう。そこのオンオフの切り替えが多くありすぎちゃって、仕事に戻ってから、あ、じゃあパッと集中するぞっていうその仕事モードに切り替え、それがね、スムーズにいかないっていうのも結構集中あまりできないなって思う要因かもしれないんですよね。
はあ。 これは、ああ、なるほど。そうですね。そしたらやっぱり家事の時間を短くするっていうのが多分、その、ご自身にとって、とてもいいのかなと思うので。なんだろうな、洗濯物をたたむっていうところだと、乾燥機を買ってみるっていう方法もあると思うんですけど、それはいかがですかね？
うんうん。 ああ、なるほど。いわゆるこう、時短アイテムというか時短になる家電ですね。そういったものを頼ってみるというのは確かにこれまでは、は発想なかったかもしれません。
はい。 はい。 あ、ほんとですか？その乾燥機はすごい、いいものなので、是非お勧めしたいんですけど、多分そこそういったところをやると、洗濯物を畳むのって今、んどれぐらい時間かかられてます？
うんうん。 ええ。 そうですね。ま、だいたい1回あたり15分からにじゅっぷんかかんないくらいかなだと思います。
じゅうごふん。 はい、そうですね。その、多分15分20分消せるんですよね。その乾燥機があると。なので、乾燥機はすごいいいのかなと思っているのと、やっぱりあとは、他の家事を他のところでまとめてやっちゃうっていうのもいいアイデアだと思うんですけど、そこについてはどう思われます？
うんうん。 ああ、そうですね。確かに言われてみれば買い物なんかもね、結構計画立ててね、こう献立とか考えれば1週間に1回とかでまとめてできちゃえば、すごい楽にもなりそうですし、で、それと合わせて片付けとか掃除もね、やる日をもう1週間で、じゃああらかじめこの日みたいに決めといた方が、なんか気持ちとしても落ち着くかもしれません。
はい。 はいはい。 はい。 あ、そうですね。その、やっぱり決まってた方が多分、その、仕事中にもあんまり家事が割り込んでこないと思うので、集中が持続しやすいっていうのはあるのかなと思います。
うんうん。 そうですね。やっぱりこう仕事しながら、あ、そうだ、これやらないとって思い出してその家事をやると、あ、そうだって合わせて掃除しないととかね、あ、洗濯物もとか、晩御飯の準備も始めないとなんてこう色々とまたやっていく最中でポンポンポンポン思いついたものに、こう慌てさせられてしまうというか。そんなのがあったからこそ、ええ、計画立てって確かにすごくいいですね。
はい。 はい。 はいはい。 はい。 あ、もうほんとに嫌です。はい。 あ、そうですね。やっぱりそのおっしゃられた通り1週間でも計画立てちゃうとかっていうのは、最初に買い物を1日で済ませれちゃうとかっていうこともあるので、いっしゅうかん。なので、時間、時短というところはすごいできるのかなと思います。
うんうん。 確かにそうですね。ま、洗濯ももうちょっと考えたら、ね、頻度を1週間のうち1回ぐらいは減らせそうな気がするので、なんかちょっとうん、減らしつつね、曜日とかおおよそ固定すれば、なんか気持ちもすごく楽そうですね。
はい。 あ、そうなんですね。 はいはい。そうですね。あとはその、しご多分どうしても家事がある日はあると思うので、そういった時に戻った時に、10分だけ目をつぶってみるとかっていうのも、なかなか集中力回復しやすいものなのかなと思います。
はい。 ああ、なるほど。大体ね、これまでだとその時間でついこう、スマートフォンとかいじってね、SNS とか YouTube の動画とか見ちゃってたんですけど、確かにそうやってこう、ま、デジタルデバイスに触れないっていう時間をね、意識的に作るのってすごく良さそうですね。
はい。 はい。 はい。 はい、もうほんとにおすすめで、その、やっぱり暗くするっていうのは、そうですね、その、やっぱり目の回復にもなりますし、暇な時間というのはすごい人間っていうのは集中力上げてくれるので、そういった時間を取ってみるっていうのもいいと思いますね。
うんうん。 そうですね。なんか一つ、瞑想みたいな感じでね、自分の中でこう、自分を見つめ直す時間とか、気持ちとかそういうなんか自分の体をボディチェックというかね、そういう風な時間に当てられるっていうのも、なんかこのあとも仕事続けてく上でね、モチベーションとか自分の、ま、体の管理っていうのでもすごくいい影響がありそうですね。
はい。 はいはい。 はい、そうですね。その、あとそうですね、奥さんとかはそこについてお話されたりはしました？
ああ、そうですね。ま、話すかどうかちょっと悩んでるとこではあるんですけど、ええええ。でもちょっとね、あの、バタバタしてて、家の中でも、ま、仕事しなきゃいけないんだってことはね、たまにこう伝えてて、ま、無理しないでねとはね、言ってもらってるんですよ。
はい。 あ、そうなんですね。はいはい。 ああ。 あ、じゃもう、ほんとにいい関係で支え合いながらやれてる感じなんですね。
ええ、ななのでね、ちょっとそうやって心配してくれてる面もあるので、ちょっとね、そこもま今度、今日でもご飯食べながらね、もっと家事とか相談してみようかななんて気持ちになってきました。
はい。 あ、良かったです。そうですね、そういった時短ができれば、多分もっと集中できて、すごい効率よく仕事できる方だと思うので、そういったところぜひ試してみてください。
ああ、ありがとうございます。なんかほんとにね、こう、色々と話聞いていただいてアドバイスももらいましてね、気持ちがちょっと軽くなった気がしました。
はい。 はい。
え、どうもありがとうございました。
あ